Eccoci qua, allora parlando un pochettino di famiglia, c'è un modo particolare in cui riesci in qualche modo a stabilire dei limiti con quei parenti che sono un pochettino <tsk> mhmm invadenti nella nella tua vita quotidiana?
<giggles> Mi fa ridere perché mi hai fatto venire in mente subito una figura e nella fattispecie faccio pubblica ammenda: mia madre.
<chuckles> Ottimo. <laughs> Oh no. Ah, eccoci qua.
Mia madre ha questa capacità: la senti poco ma quando la senti è come l'uragano Katrina. Cioè arriva e spazza via tutto. Sai quelle persone che o oltre a dover emettere sempre un giudizio sugli altri, su quello che fai, su quello che non fai, su che il fatto che l'hai fatto diverso da come lo faceva lei. Ed è tutto così, per cui poi, ehm, diciamo che intento ad arginarla, mhmm, dicendo: "Okay, devo devo ho altro da fare, devo andare a prendere la bambina, scusa devo guidare, un attimo mamma guarda ti richiamo tra 5 minuti". Cioè cerchi di usare delle frasi veramente ormai ho un piccolo manuale, uhm, per interrompere le conversazioni. Cioè dei trucchetti di questo tipo perché se no non non ne esci. Io poi oppure beh un'altra che è campionessa di questo, che non è tanto invadente perché n dis di base non lo è. Però le persone i i sò tutto io è mia sorella che qualsiasi cosa
Mamma mia. <chuckles> Mh-mh. Certo. Mamma mia. Ciao, eh. <chuckles> Delle frasi da usare con la mamma. Mamma mia. <chuckles> Ah ah. Ah, mamma mia, un po' è una cosa di famiglia in qualche modo.
Sì. Ma io infatti probabilmente sono stata adottata cioè non non ho quel ceppo di origine. Perché c'è qualcosa di di fondo che è diverso. Nel senso che io cerco un po' di di farmi in 4 per tutti per dare una mano no, perché famiglia secondo me un po' citando Lilo e Sticht: "Ohana è famiglia" e tutti ci si aiuta, nessuno resta indietro.
Ah ecco, è l'ultimo. <chuckles> Bellissimo. Mh-mh. Oh. Vero.
Il problema è che quando sto indietro io, appunto questi tutto il parentame che di solito è sempre presente quando hanno bisogno di aiuto, uhm, rimangono tutti un po' in disparte. E c'hanno da fare, c'hanno di qui, c'hanno di là. E soprattutto diventa: "Eh, ma tu hai bisogno magari di un aiuto perché, uhm, le cose dovresti farle come le faccio io, uhm, perché così è meglio." Uhm, e poi la cosa che non mi piace, che proprio mi manda fuori di testa è l'invadenza nei giudizi, ma chi te li chiesti, oggettivamente. Cioè questo voler per forza giudicare ciò che succede nelle pareti domestiche altrui. A volte magari uno ha bisogno solo di uno sfogo di di trovare un supporto no, io penso magari appunto a mia sorella, uhm, cioè quando ho delle discussioni con mio marito, magari mi sfogo con lei ma dev'essere uno sf
<chuckles> Mh-mh. Ah, che peccato. Certo. Mhmm. Esatto. <chuckles> Mh-mh. Certo. È più piccola di te?
No, è pure più grande. Cioè in realtà ne ho 2 una più grande e una più piccola ma quella che uso da riferimento per queste cose, "uso" tra virgolette ovviamente, eh è più grande di 4 anni e mezzo quindi insomma una buona differenza.
Più grande, mhmm. Ah. È la più grande, erto. Mh-mh. Sei un po' la sorella di mezzo, che non è mai stata diciamo la primogenita e poi si è ritrovata un po' con con l'ultimogenita che le ha rubato un po' il posto.
Uhm, guarda in realtà, io e mia sorella più piccola abbiamo una differenza di età per cui la vivo, non dico quasi come se fosse mia figlia, perché noi abbiamo 24, 22 anni di differenza, quindi <chuckles> e ept ti dirò di più lei è arrivata dalla seconda moglie di mio padre, uhm, dopo che io sono stata in Erasmus per 9 mesi, quindi quando sono tornata la gente pensava che fosse mia figlia e che mi ero nascosta per 9 mesi in attesa di partorire, cosa ovviamente lontanissima dalla realtà. Quindi lei deve ancora capire da che parte è girata, quindi non ha questo tipo di invadenza.
Ah! Wow. Mh-mh. <laughs> Incredibile. <chuckles> ma quando Mh, piccina. <chuckles> Ma quando è iniziata un po' questa invadenza da parte di di tua madre?
Da sempre, da che è venuta cioè da che sono al mondo io, lei ha sempre avuto questa cosa nella sua testa, che doveva sempre, ehm, emettere un giudizio comunque dare un un parere, ehm, determinante in quello che erano magari le mie scelte, le mie decisioni. Se io magari dicevo in questa cosa seguirei questa strada: "Eh no però devi seguire l'altra perché così insomma, uhm, la mia opinione, la mia esperienza vogliono che tu segua l'altra." Non mi ha mai lasciato quella possibilità di di seguire quello che era il mio pensiero critico, che tra l'altro insomma allenato nel tempo direi che ha fatto un percorso veramente idilliaco, uhm, rispetto al suo. Cioè lei ha sempre avuto questa cosa di di giudicare l'operato di tutti e tra l'altro di vivere una vita che le ha creato un'insoddisfazione totale, ma dando sempre la colpa agli altri, giudicando sempre gli altri per qualsiasi cosa. Ehm
Da sempre? Mhmm. Non richiesto. Mh-mh. Certo. Mh-mh. Mh. Ah. Questo è un peccato, mhmm.
è veramente faticoso, ti posso assicurare. E arginare questo tipo di di comportamento è è faticoso perché poi, ehm diventa c'è un confine no, che è molto sottile tra l'invadenza e la cattiveria. Ehm, anche scinderlo è complicato. Sì, sì.
Sì, sì, sì, sì immagina. Mh-mh. <tsk> Ah okay, quindi addirittura c'è un'accezione molto negativa, ma, uhm, questo atteggiamento si è, uhm, aggravato nel tempo, oppure più o meno diciamo è rimasto costante, non so magari quando hai avuto tua figlia hai avuto un po' di difficoltà con lei, uhm, peggiori? Ecco <laughs>
<chuckles> Anche qua rido, perché lei, ehm, quando io sono rimasta incinta lei non lo sapeva neanche, perché era in uno di quei momenti dove, uhm, non facendo le cose come voleva lei, lei paradossalmente aveva chiuso il portone con me di comunicazione per cui lei l'ha saputo per per altre vie. Mi raccontò successivamente di averlo saputo al supermercato, da un in un supermercato dove io non sono mai andata in vita mia e di cui non conosco neanche il personale il che fa veramente sorridere. E ha visto mia figlia, che mia figlia aveva già tipo 6, 7 mesi quindi per scelta mia tra l'altro. Appunto perché io
Mh-mh. Ah. Mh-mh. Mh, incredibile. <sighs> Wow. Perché non vi siete più parlate, e
No, 0. Io cerco di andare sopra quello che è il suo comportamento anche di invadenza. Appunto, provo ad arginarla, uhm, nelle situazioni più pesanti, però lei è veramente un Caterpillar. Cioè quando poi lei decide sempre no, quando fare sì l'invadente o no, avere un rapporto o no. E quindi prendo la prendo come te l'ho detto, come l'uragano Katrina, quando arriva non è che ti puoi sottrarre all'uragano, ehm, ti devi far passare attraverso dall'uragano e poi vedere che cosa rimane, questo è mia mamma è Katrina.
Ah. Mh-mh. Sfonda tutto. Mh. Ho capito. E quindi lei ha visto tua figlia dopo diversi mesi, che cosa è successo poi? Cioè, si è risentita, immagino.
Ehm, in realtà ti devo dire che, mhmm, no, nel senso che, ehm, <sighs> è un po' l'aurea che ha intorno mia figlia. No non so come sia possibile, però ha una capacità di di percepire, ehm, quelle che sono le persone in difficoltà. E lei riesce con un sorriso, un gesto, una carezza a smontare letteralmente le persone che possono essere aggressive, oppure se vede una persona con disabilità fisica ehm, tanti bambini magari, mhmm, sono un po' spaventati o comunque indietreggiano, sono un po' sul chi va là, lei invece tende ad andare incontro a queste situazioni. Ha una sua dote naturale, per cui, quando mia mamma ha visto per la prima volta mia figlia si è proprio commossa e ed è come se avesse aspettato quel momento da sempre. Non so come spiegartelo.
Ah. Mh-mh. Ma dai! Mh mh. No, che carina! Mh-mh. Ha capito poi di aver sbagliato in qualche modo e di averti allontanata? Gu ecco. <laughs>
Adesso non esagerare. Questo <chuckles> prevederebbe di fare un'autocritica, ehm, di mettersi in discussione, di di mettersi su un piano diverso. Mia madre non s'è mai messa in discussione in tutta la sua vita. Anzi cioè ha messo solo in discussione gli altri ma mai se stessa. Quindi adesso n va bene che mia figlia ha un potere taumaturgico ma non è che arriviamo a tanto insomma, i miracoli non li fa ancora.
Mh-mh. Ecco. <laughs> <laughs> No immagino e questa questa invadenza da parte di tua mamma, ehm, diventa anche un problema diciamo nella vita quotidiana, che magari lei ti chiama e ti dice: "No ma io vengo a casa tua, così ti aiuto a fare questa cosa, perché tu non la sai fare"? Oppure è una cosa che rimane al telefono?
Ah-ah. Guarda, ehm, purtroppo rimane al telefono perché lei, boh, credo che non esca di casa da non so quanti anni, esce giusto per andare dal parrucchiere e poco altro. Ehm, da una parte mai venuta l lei è da quando io ho, boh, venticinque anni più o meno che abito da sola, non è mai venuta nella casa precedente perché? Perché era una casa che mi era stata, così, donata o comunque prestata da mio padre e l'aveva acquistata insieme alla sua nuova moglie, quindi figurati, il male assoluto. Ehm, pensa che cioè io ho avuto mia mamma, uhm, f come lavoro faceva l'infermiera quando era operativa e non in pensione, io ho avuto problemi molto seri, ehm, per cui ho dovevo far delle punture particolari e me le poteva fare solo una persona del settore, cioè, non potevo usare qualcuno di improvvisato; ehm, lei non veniva a casa mia io dovevo uscire di casa e andare nella casa di mia sorella, che non aveva avuto sussidi in tal senso, ehm, perché se no lei non sarebbe neanche venuta. Mia mamma dove vivo ora con mia figlia, insomma, e sono già un po' di anni, ehm, non è mai venuta una volta, mai e da una parte questa invadenza, per un certo aspetto, mi farebbe piacere averla, ovviamente, però non è non è fattibile <chuckles> secondo i suoi criteri non è non fa parte di quella che è la sua vita.
Ah! Ah, non vi viene a trovare? Ah-ah. Ah! Mh. Sì. Mh-mh. Addirittura. Mh-mh. Mai? Certo, beh. Incredibile, mi dispiace moltissimo, perché comunque, ehm, sì magari vivi questa questa invadenza in maniera negativa però, come dici tu, a volte fa anche piacere, soprattutto se mh-mh
Trovi un equilibrio, trovi un equilibrio in tutto il resto. Ehm, ti faccio un esempio: sai l la figura della suocera, no, questa figura che tendenzialmente uno vive sempre male. Io sono ancora dispiaciuta che mia suocera, purtroppo, non c'è più perché era una persona straordinaria. L'ho ospitata un sacco di volte a casa mia, perché poi abitava distante, quindi per me era veramente solo un piacere quando veniva qui e farci due chiacchiere. Era una persona molto intelligente, molto dolce, a dispetto di quello che mi ha sempre detto mio marito, prima che io la conoscessi, che me la descriveva come un generale tedesco, ehm, invece, mhmm, io quando l'ho conosciuta ho trovato una persona veramente eccezionale; tant'è che lui, dopo il primo incontro mi disse: "È la prima volta che io vedo mia madre in questa maniera, così rilassata e così aperta, nei confronti di una persona che gli ho fatto conoscere." E io insomma lì insomma la mia ruota di pavone si è aperta un pochino e e lei ad esempio è stata una persona per me molto importante e, tra l'altro, magari qualcuno avrebbe anche, ehm, reputato invadenti dei suoi comportamenti, ma io 0; cioè ti dico solo che la dovevo quasi obbligare ad ospitarla, perché lei di base, quando magari veniva a trovarci, ehm, voleva prendersi un albergo e stare in una camera d'albergo per non, così, uhm, invadere gli spazi sì.
Okay. Mh. Pensa. <chuckles> Certo. Mh-mh. Ma dai! Mh-mh. Sì. Ma pensa! Per non dar fastidio, mh-mh. E invece, ehm, tu il tuo compagno tuo marito e e tua figlia come vivono questa invadenza, ma non quasi cioè un'invadenza un po' giudicante e non n r un reale interesse, se così lo posso interpretare. Loro come la vedono?
Allora, m mia figlia è ancora p troppo piccola per capire, ehm, quello che succede, ehm, quindi, ehm, cerco di farle vivere la nonna nella maniera più naturale così se così si vuol dire.
Mh-mh. Non le manca?
Bah, sai, ehm, io per lei faccio chiamare nonna sia mia mamma che, ehm, la moglie di mio padre, okay, perché per me n nonna non è un qualcosa di anagrafico okay, é chi svolge quel ruolo, e per me entrambe svolgono quel ruolo. Quindi mhmm, <tsk> poi anche con la nonna diciamo in seconda, chiamiamola così <chuckles> ehm, lei è una nonna ancora lavorat lavorante quindi, ehm, non ha tutta questa presenza tipica della figura del nonno o della nonna; di conseguenza non ha quel tipo di mhmm, di sensazione di dire: "Però l'altra nonna la vedo meno." Perché in realtà entrambe le vede, relativamente, poco. Mentre mio marito la figura di mia madre, eh sì, lui la vive con con grande peso, perché comunque sa che è una persona che ha un po' dei disordini nella testa, se così si possono definire. Io spesso, quando vado a casa di mia madre, ehm, chiedo a mio marito di essere presente perché so che un po' la sua presenza va a stemperare eventuali invadenze, eventuali comportamenti di mia mamma. Lui talvolta mi asseconda e viene con me e quindi rende tutto un po' più leggero, però tante volte o non vuole o non può effettivamente, perché magari ha impegni di lavoro che lo portano a stare fuori, ehm, però insomma, diciamo che se deve scegliere, sceglie di non venire, se può scegliere.
Mh. Certo. Mh-mh. Sì. Okay. Mh. Okay. Mamma mia. Mh-mh. Ma pensa! Mh-mh. Certo, e tu di solito quando vai da tua madre è per trovarla o perché magari dovete parlare di qualcosa di particolare? Cioè se ci sono delle occasioni mh.
No, il classico passaggio. Il classico passaggio perché sai che le fa piacere vedere la nipotina. Ehm, stai lì prendi il caffè poi tra l'altro cerchi di studiare qual è l'orario, il giorno, perché poi lei verso sera diventa più irritabile. Al mattino io lavoro, quindi cerco di mhmm, così far incastrare tutto, sulla base anche di quando magari mia figlia fa il riposino; cioè è uno sforzo mentale avere un rapporto con mia mamma, non indifferente, però so che devo fare così, perché se no un domani, con tutti i limiti che può avere, però, mhmm, ne pagherò io poi le conseguenze, in un certo qual modo.
Mh-mh. Ah. Mh-mh. Ho capito. Guarda è è stata una conversazione molto molto interessante e molto intensa e che, comunque, ha coperto dei degli argomenti un po' delicati, quindi io ti ringrazio molto per aver condiviso, diciamo, queste ehm, questa storia con me, ehm, e quindi spero di pr sentirti poi presto.
Guarda grazie a te, è stata solo una delle puntate della serie Beautiful, firmata da me, ehm, perché guarda ormai la vivo così, però guarda veramente, quando vuoi, perché ne parlo con una tranquillità e ormai una un essere risolta molto ampio e molto tranquilla. Grazie ancora.
<laughs> Ciao!